آه، بص الصراحة أنا باقول لك كده أنا عِيلة بابايا زي ما قلت لك كده في الأول أنا يعني وجهات نظري مختلفة تمامًا عنهم تمامًا آآ
أ أ يعني أشرار شوية من وجهة نظرِك. <chuckles>
بص هو مش أشرار يعني بص عشان إيه برضه ما نقولش ح على حد شرير بس هي فعلًا وجهات نظر مختلفة، طريقة تفكير مختلفة، ثقافة مختلفة تمامًا، مش ثقافة مش باقلل منهم؛ همّ على قدر كافي من التعليم واجتماعيًا والكلام ده كله، بس عارف فكرة الأولويات المختلفة في الحياة؟ يعني دايمًا العرسان مثلًا هي كانت بتجيبهم لي كانوا لازم يبقوا أغنِيَا ويبقوا مهندسين، مثلًا، فاهم قصدي؟ اللي هو أنتِ ما ينفعش تتجوزي غير كده. فأنا كنت شايفة اللي هو ايه العبط ده؟! يعني ايه يعني؟ يعني إيه لازم حد ي يعني أنا مش هاتجوز غير واحد غني ومعاه فلوس عشان كده يعني، اللي هو في ايه بجد يعني؟! ف فتوقعاتهم منّي دايمًا بقى إن أنا هو برضه كان ليها علاقة بصراحة لإن ده كانت أكتر حاجة هم متوقعينها منّي، آآ، كانوا دايمًا شايفين اللي هو لأ، أنتِ لازم تتجوزي زي ما بيقولوا يعني كانت جملة مستفزة جدًا: "لازم تتجوزي جوازة حلوة."، فاقول لهم يعني إيه جوازة حلوة؟ يعني هو في جوازة حلوة ووحشة على حسب ايه؟ يعني أنتم بتحددوا على أساس إيه، الشخص ده كويس مثلًا!
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. هو الموضوع بيبقى بيبقى متطلب مشاعر أكتر ومتطلب التوافق والحب والكلام ده، إمم.
آه، هم لأ ش مشاعر مين صباح الفل <laughs> أهم حاجة عندهم العربية والشقة، وهيجيب لِك ايه، وهيعمل لِك فرح فين، وهيسفرِك فين، والشَبْكَة هتبقى عاملة إزاي، والكلام ده كله.
طب آآ أ كان في صِدام بسبب الموضوع ده وأنتِ حاولتِ تخرّجي وجهة وجهة نظرِك ف إمم.
جدًا، ما أنا عايزة أقول لك بقى الصِدام الكبير آه، الصِدام الكبير بقى لمّا عرفوا أنا هاتخطب لمين، <giggles> الصِدام الكبير جدًا. اللي هو معقول؟! هو آه كان زميلي في الكلية وكان مهندس زيي وكل حاجة، بس عارف بقى فكرة اللي هو ايه لأ، أنا ما عنديش مشكلة نبدأ صغيرين ون ونزيد سوا، وإن أنا عادي يعني ما عنديش مشكلة في الكلام ده كله عادي جدًا يعني. فإيه ده معقولة هت هتعملي كده! إزاي يعني؟ ما بعد ما كنتِ ساكنة في كذا هتروحي تسكني في كذا؟ آه وأنتِ مالِك هو أنتِ اللي هتيجي تسكني؟ أ بجد أنتِ مالك؟! <laughs>
<laughs> إمم. إمم. أ يعني أنتِ كنتِ بت بتردي الرد ده والّا <laughs> يعني بتردي ألطف من كده؟ إمم.
بص لأ، هاقول لك بصراحة، وقتها

آه، جدًا، يعني فكرة اللي هو أنتِ كده كده مش أنتِ اللي هتجوّزي نفسكِ، وأنتِ مش مسؤ مش مطلوب منِّك فلوس، مش مطلوب منِّك حاجة. فإيه يعني؟ إيه المشكلة؟ أنتِ متضايقة ليه يعني؟ بس أنا وقتها بقى بصراحة آآ، قُلت لهم لأ، أنا كده كده اتخرجت ل مثلًا بعدها بشهرين كنت بدأت أشتغل. فلما بدأت أشتغل قلت لهم: بصّوا من الآخر كده، أنا مش هاتجوز دلوقتي، يعني شيلوا الموضوع من دماغكم يعني، وريحوا نفسكم آآ
إمم. إمم. طب كان في ضغط عليكِ في النقطة دي ضغط شديد والّا كان الموضوع يعني عادي؟ والّا لما مثلًا خدتي أكشن إن هو لأ أنا خلاص أنا عايزة أشوف مستقبلي وحياتي وكده، هل كان في استجابة نوعًا ما، يعني حد في صفِّك مثلًا بتاع، والّا كله كان ضدِك؟
جدًا. إمم. إمم. هاقول لك، هي كان في حاجة كمان. أنا بابايا كان يعني كان ليَّ عمة كده، ربنا يباركلها بقى مكان ما هي قاعدة. <chuckles> كانت بتحب دايمًا أوي إنّها تجيب لي عرسان. يعني دايمًا كانت تكلم بابا: "ده أنا عندي عريس لي كذا، ده بص ده عنده"
إمم. إمم. الشخص ده موجود في كل عيلة تقريبًا، <giggles> ومش مهم إن أنتِ تكوني ولد أو بنت، يعني فجوا الشخص ده عمومًا موجود.
بالضبط آه، بجد والله ما أعرفش خالص لا، لا، لأ، هي هي آه، هي معتبرة نفسها خاطبة. ما إيه ده؟ في حد في العيلة مش متجوز، أنا لازم أجوّزه حرفيًا يعني. فبجد آآ ط–
إمم. تقريبًا هي أنتِ أنتِ كنتِ بتصارعي الطرف ده بس.
آه، حقيقي يعني أنا كنت باصارع الطرف ده من خلال بابايا مش من خلالها هي، فاهم قصدي؟ فبابايا بقى يكل يقول لي ده في عريس ما اعرفش عمتك جايباه شغّال في ما اعرفش إيه. وكانت بتجيب لي ناس أصلًا أكبر مِنّي بكتير، يعني ناس بقى لها 6 سنين شغّالة مثلًا يعني أنا كان لسّه عندي 23 سنة تجيب لي واحد عنده 30 سنة. ماعنديش مشكلة في اللي عنده 30 سنة، بس ليه؟
بس في صورة باباكِ ومامتِك وكده. أيوه. فاهم، إمم. ياه! ده كتير أوي، ده كتير أوي فعلًا. هي بتحبك أصلًا؟ والّا أنتم في صراعات ما بينكوا أنتم الاتنين وكده؟
ليه أصلًا، يعني ليه بجد؟